Yani, çok daha rahatlamış hissediyorsun bir kere. Bir de, eee, uyku öncesinde hazırlık gibi bir şey oluyor yani hem zihinsel rahatlama söz konusu hem bedensel rahatlama söz konusu. İşte, emm, çok fazla strese girecek bir şey olmuyordu ama hiçbir şey yapmadığın zaman da aslında kaygılı oluyorsun. Çünkü bir şey yapmayınca, işte, ya geçmişi düşünüyorsun, üzülüyorsun ya geleceği düşünüp, işte, "A, şöyle şöyle olursa ne olacak?" kaygılanıyorsun falan. Bir türlü anda kalamıyorsun yaptığın bir şey olmayınca, tabii. Uğraş yok çünkü elinde. Aynen öyle. Eee, zihin sürekli kurcalıyor, katılıyorum sana. O yüzden ben de, işte, şey yapıyordum, eee, meditasyon yapıyordum. O bana bayağı iyi geliyordu, işte, ne bileyim şeyi öğrenmiştim mesela, kalçada birikirmiş mesela insanın siniri, stresi, eee, bütün ağırlığı Aynen öyle. <chuckles> Kalça açıcı hareketleri falan öğrendim. İşte, bağdaş kurarak oturuyorsun. Emm, ayağının topuğu diğer ayağının dizine geliyor falan. Diğer ayak, ııı, topuğu altta kalıyor. Neyse, eee, dirseklerinle beraber bu bacaklarının diz kapağının olduğu boşluk var ya, oralara bastırıyorsun. O senin aslında kalçanı bayağı rahatlatıyor. Denersen sen de fark edeceksindir. Oradaki kasılma Aynen, böyle, bir rahatlama hissediyorsun yani gevşeme ıs hissi geliyor. Sinirler de sanki gevşiyormuş gibi geliyor bana. O bayağı rahatlatıyordu beni uykuya geçişte. İşte, meditasyon da var tabii. Hani, öncesinde bir uza yere uzanıyorsun en son olarak. Eee, tüm vücudu sarıyorsun nefesinle, işte, her yerde nefes aka akı akışı oluyor; al, ver falan. O da bayağı rahatlatıcı oluyor. Çok basit anlattım şu an gerçi de al, ver derken.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> İnsanın zihni durmuyor tabii. Hı, hı hı. Ne güzel. A! <chuckles> Ha ha. Hımm. Ha ha. An değişik bir yöntem. Hı hı. Hıı. Hı hı. Bu nefes akışı bilinçli ve al ver. <chuckles> Zı <chuckles> Ya, evet, bu, eee, nefes alışverişler özellikle vücudun belli tarafına yönlendirilmiş ve, eee, o anda kalmaya yönel yönelik pratikler mi?
<laughs> Alın, verin, ekonomiye can verin gibi oldu bu. <chuckles> Evet. Hı hı. Aynen öyle. İşte, şeyden başlıyorsun, alt taraftan başlıyorsun taramaya, ayaklardan. Eee, ayaklardan alıyorsun, üst b bedene doğru nefesi aldığını hissediyorsun. Sonra, verirken de yine aynı şekilde, işte, kafatas kafatasından başlıyor, tekrar ayaklardan çıkıyor nefes. İşte, ellerinde olduğunu hissettiğinde parmaklarını hareket ettiriyorsun. Omuzlarına geldiğinde onu gevşetiyorsun falan. Boynuna geldiğinde yine boynu. Bölge bölge gidiyor aslında. O yüzden, hani, eee, dediğin gibi, bö önce bölgesel sonra bütünsel bir rahatlama söz konusu oluyor.
Hıı. Hımm, ne güzel.